ค่ะ คือตอนเนี้ย เรามีปัญหาใหม่ของชีวิตอะนะคะ เอ่อ มันเป็นเกี่ยวกับ เรื่องของอารมณ์ของตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะ เหมือนกับว่า พอชีวิตมันผ่านมรสุมอะไรต่าง ๆ มาเยอะแยะมากมายนะคะ ทั้งอุปสรรค ทั้งเรื่องการเงิน เศรษฐกิจ สุขภาพ คือมันหลาย ๆ เรื่องเนี่ย ทยอยตบเท้ากันเข้ามาเลยนะคะ ตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ย มัน จริง ๆ อะ มันไม่ได้ทำให้เราท้อในการใช้ชีวิตนะคะ ไอ้ปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ย มัน เราก็สู้นะคะ แล้วเราก็สามารถ ฟันมันมาได้โดยดีด้วย ตลอด อาจจะดีบ้าง ไม่ดีบ้างอะเนาะ แต่ว่าในที่สุด เราก็ผ่านมันมาได้ค่ะ ในทุก ๆ ปัญหา แต่ด้วยความที่ปัญหามันก็มีมาเรื่อย ๆ เก่าไปใหม่มาตลอดน่ะค่ะ มันเลยทำให้เราอะเป็นคนที่เหมือนกับว่า ชีวิตอะต้องทำงาน แล้วก็อยู่กับการแก้ปัญหาชีวิตเนี่ย อยู่ตลอดเวลา แล้วก็กลายเป็นคนไม่มีอารมณ์ร่วมกับคนรอบข้าง หรือเพื่อน หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนบางครั้งเนี่ย เราก็สงสารเพื่อนเนาะ เพื่อนส่งข้อความมาจะชวนคุยนู่นนี่ อะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่มีอารมณ์ แล้วเราก็แบบถามคำตอบคำ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตัวเราเอง ก็รู้ตัวนะคะว่ามันไม่ดี แต่เราก็ไม่มีอารมณ์จะคุย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แบบกลัวเพื่อนจะเสียใจอะค่ะ
อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม แล้วอารมณ์และความรู้สึกที่คุณพูดถึงแบบเนี้ยอะค่ะ ที่สังเกตตัวเองเนี่ย เป็นมามากน้อยแค่ไหนแล้วอะคะ?
ก็เป็นมานานแล้ว น่าจะเป็นปีได้แล้วมั้งคะ ที่เป็นคนแบบเนี้ยค่ะ ที่เป็นคนแบบว่าใครมาชวนคุยก็เฉย ๆ แต่ไม่ใช่ไม่คุยนะคะ ก็คุยแต่คุยแบบว่าราบเรียบอะค่ะ คุยแบบว่าไม่มีอะไรตื่นเต้นแบบ อืม ๆ เออออไปกับเขา อย่างงี้ค่ะ ถามคำตอบคำไป อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ คะ เออ ค่ะ ถ้าอย่างงั้นขออนุญาตถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง แล้วทุกวันนี้เนี่ย มีความสุขกับคนรอบข้าง หรือว่ากับเพื่อน ๆ กับครอบครัวไหมอะคะ? อือ ตัวเองอะค่ะ มี มี
เราก็มีความสุขนะคะ คือ คือเวลาเพื่อนมาทัก อะไรอย่างเงี้ย ก็ดีใจนะคะ แล้วก็ อ่า ชีวิตเนี่ย มันก็จะเรียกว่าไม่มีความสุขมันก็ไม่ใช่อะค่ะ มันก็ปกติดี คำว่าปกติดีกว่าเนาะ แต่เราอะไม่ได้มีความรู้สึกว่า มันขึ้นหรือมันลงอะค่ะ ความรู้สึกมันแบบราบเรียบมาก เหมือนกับว่า ก็ ก็วันนี้ ก็คือมีชีวิตอยู่ พรุ่งนี้ก็ยังคงมีชีวิตต่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นอารมณ์ ราบ เรียบ ๆ อะค่ะ
อือฮึ อือฮึ อ๋อ แต่ ค่ะ พอคุณพูดแบบเนี้ย ทำให้นึกถึงอะไรรู้ไหมคะ? การปลดเหมือนคนปลดเกียร์ว่างอะ ปล่อยอะไรจะเกิดให้มันเกิด อารมณ์แบบนี้ไหมอะคะ?
ก็ ก็ ใช่อะ คือถ้าเกิดว่า อ่า ยังไม่ได้มีปัญหาอะไร คือสิ่งเดียวที่ทำให้ ชีวิต ตื่นเต้น ได้คือมีปัญหาเข้ามา ทีเนี้ยอะเมื่อไรที่ชีวิตไม่ได้มีปัญหาเนี่ย ก็คือ ก็อยู่ในอารมณ์ราบเรียบ แล้วก็ แล้วก็ไม่ได้คิดจะไปขวนขวายหาความสุขที่ไหนอะค่ะ บางทีอะเพื่อนอะทักมาน่ะค่ะ อ่า ส่งคลิป ส่งอะไรอย่างนี้มาให้ดู อย่างเงี้ย "เฮ้ย ดูดิอันเนี้ยตลกมากเลย" อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบแวบแรกคือดีใจนะคะ ที่เพื่อนทักมา แล้วก็ดู ปุ๊บ ก็เปิดดูนะคะ ที่เขาส่งมาแล้วก็เปิดดู แล้วก็ดู ดูจบแล้วก็รู้สึกว่า มันตลก แต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่า อยากจะตอบกลับ สนทนาโต้ตอบเพื่อนกลับไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อะฮะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อะฮะ อืม อ๋อ ค่ะ ซึ่งจริง ๆ แล้วอะ ขอย้อนเวลานิดหนึ่ง ที่แบบ ดูแล้วก็โอเค ก็สนุกดี แต่ไม่มีอยาก อารมณ์ หรือ ส มีส่วนร่วมในการตอบกลับ ถ้าพูดถึงแบบนี้เนี่ยค่ะ ในการใช้ชีวิตสม เอ่อ ขอย้อนหลังสัก 3 เดือนแล้วกัน ในความรู้สึกแบบเนี้ย ถ้าให้ 10 คะแนนน่ะ คิดว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกอะไรใด ๆ เลย หรือไม่รู้สึกที่อยากจะตอบกลับเลย เอางี้ดีกว่าเนาะ รู้สึกไม่อยากจะตอบกลับเพื่อนคนนั้นเลย แม้กระทั่งส่งคลิปมาหรือชวนไปไหนอะ รู้สึกเฉย ๆ แบบเนี้ย ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเนี้ยค่ะ แล้วถ้าให้คะแนนของตัวเอง 10 คะแนนเนี่ย คิดว่าให้ตัวเองกี่คะแนนนะคะ ที่ไม่ได้รับรู้ รู้สึกอะไรเลย ส่งคลิปก็รู้สึกเฉย ๆ เพื่อน เอ่อ ชวนไปเที่ยวก็รู้สึกเฉย ๆ ถ้าสิบคะแนนเนี่ย ให้ตัวเองอะ กี่คะแนนน่ะค่ะ? ความรู้สึกแบบนี้
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ถ้า ถ้าเป็นคะแนนของความเฉยเมย ของเรา ใช่ไหมคะ ก็จะให้ ให้ 8 เลยค่ะ เพราะว่า ช เฉยเมยเกือบเต็ม 10 อะค่ะ
ใช่ ๆ ข ความเฉยเมยนี่แหละค่ะ อ๋อ อืม นะคะ คือจะบอก ว เอ่อ ที่ เหตุผลที่ถามเรื่องนี้นะคะ จะบอกว่า บางครั้งอะค่ะ มันมาจากร่างกายของเราก็ได้ คือแบบนี้ร่างกายของเราอะ มันจะผลิตฮอร์โมน หลั่งสารฮอร์โมนของความสุข ของอะไรพวกเนี้ยค่ะ บาง ครั้งอะค่ะ พื้นฐานร่างกาย ขอ คือพื้นฐานเราอาจจะเป็นคนแบบนี้ คืออาจจะ แบบเป็นคนที่ควบคุมสติได้ ได้ดี เอ่อ ดีใจสูงสุดก็เป็นแบบนี้ เสียใจสูงสุดฉันก็เป็นแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ยอาจจะเป็นพื้นฐานที่มาจากอารมณ์ของตัวเองกับสถานการณ์ที่เจอ มันเลย ทะ ร่างกายเลยสร้าง ร่าง ร่างกาย เขาเรียกว่า สร้างเกราะป้องกันตัวเอง เพราะเคยผิดหวังมาสูงสุด หรือดีใจสูงสุด แล้วก็ต่ง เอ่อ ต่ำสุด มันก็จะเป็นเรื่องปกติ ก็เกิดจากร่างกาย อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ หรืออีกอันหนึ่ง อาจจะเป็นอันที่ 2 คือภาวะฮอร์โมนร่างกายของเราเองอะค่ะ ผิดปกติ
อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืม อืม เหรอคะ?
มีเหมือนกันนะคะ มันจะมีบางคนที่ถึงขั้นต้องเข้าการบำบัดรักษา หรือต้องกินยาเพื่อปรับฮอร์โมนในร่างกายของเราอะ ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มแบบนี้ก็ได้ ดังนั้นน่ะ ที่ถามอะค่ะว่า "ได้กี่คะแนนเนี่ย ให้อารมณ์ตัวเองกี่คะแนน?" แต่จริง ๆ ทุกวันนี้ คุณเองก็มีความสุขดี ใช้ชีวิตเป็นปกติดีใช่ไหมคะ? ทุกวันนี้
อืม ค่ะ ใช่ค่ะ ก็คือ ถือว่าไม่ได้มีความทุกข์ใจอะไรอะค่ะ ชีวิตก็ปกติดี ทำงานไป หาเงิน แล้วก็ใช้ เงิน วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ อือฮึ อืม แต่ เพียงแต่ว่ารู้สึกแบบ เอ่อ ไม่ค่อยรู้สึกจะมีส่วนร่วมกับเพื่อน ๆ กับคนอื่น เอ่อ โดย โดยส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกเป็นแบบนี้มากกว่าใช่ไหมคะ?
ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ บางทีเนี่ย สามีเขาอุตส่าห์ แบบ เล่าเรื่องตลก อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ให้ฟัง อะไรอย่างเงี้ย เราฟังแล้วเราก็แบบ
อือฮึ ๆ
ไม่ ไม่ได้อยากหัวเราะอะค่ะ ก็ ก็ฟังไว้ แต่ว่าบางทีอะ จนเขาเล่าจบไปแบบ แป๊บหนึ่งแล้วเกิด dead air อย่างเงี้ย แล้วเราก็เพิ่งนึกได้ว่า เอ่อ ต้องหัวเราะใช่ไหม? แล้วเรา ก็ <chuckles> เราอ้อหัวเราะตามมาทีหลังอย่างเงี้ย มันก็ดูฝืน ๆ นิดหนึ่งอะค่ะ
ค่ะ อือ อืม อ๋อ อือ อ๋อ โอ้โฮ เข้าใจเลยนะคะว่า คุณก็อยากจะมีส่วนร่วมกับเขา แต่อารมณ์ของเราเป็นแบบเนี้ย งั้นอันดับแรกอะค่ะลองเช็กสุขภาพร่างกายของตัวเองก่อนน่ะค่ะ บางครั้งนะคะมันอาจจะเป็นสารบางอย่างในร่างกายของเราอะค่ะมันผิดปกติไป เออ บางครั้งเราอาจจะต้องแบบ เฮ้ย อาจจะต้องปรึกษาหมอ ก ดังนั้น การปรึกษาหมอหรือคุยกับผู้เชี่ยวชาญไม่ได้หมายความว่า เราอะป่วยด้วยโรคนั้น ๆ แต่บางครั้งอะค่ะเราอาจจะต้องมา Recheck บางสิ่งบางอย่างกับร่างกายของเราก็ได้ อย่างเช่น เอ่อ เรื่องของการกินอาหารหรือการกินยาบางตัว อย่างเงี้ยค่ะ สุขภาพอะ สุขภาพของเรา อย่างเงี้ยค่ะ อย่างบางคนกินยาบางตัวที่รู้สึกแบบมันจะ อารมณ์ มันเหมือนควบคุมอารมณ์ของเราให้อยู่นิ่ง ๆ อะ มันก็มีเหมือนกันที่กินยาแบบ เขาเรียกว่า กดระบบประสาทของเราให้ ร เราอะความรู้สึกแบบช้า เพราะว่าเหตุผลมันเคยมีคน กลุ่มคนในลักษณะแบบนี้เหมือนกันน่ะค่ะ ดังนั้นน่ะ จริง ๆ แล้วจากที่ฟังมาแล้วอะค่ะ ของคุณเองอะ ในมุมมองของเราอะ เราคิดว่า ก เอ่อ ของคุณเป็น ขะลึ้น เขาเรียกว่า เป็นนิสัยของตัวเองที่เป็นแบบนั้น แต่เพียงแต่ว่าอยากจะมีส่วนร่วม กับคนอื่น แต่อารมณ์มัน อารมณ์และความรู้สึกมันไม่ไป ใช่ไหมคะ? จริง ๆ แล้วอะความรู้สึกเป็นแบบนี้ ใช่ไหมคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อือ อืม ค่ะ อือฮึ ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ แล้วบางทีอะ เพื่อนก็ถาม นะคะว่าแบบ "เฮ้ย! เป็นอะไรหรือเปล่า?" เพราะว่าเขาพิมพ์มาซะยาว แล้วเราก็ตอบกลับแบบว่า "เหรอ?" อะไรอย่างเงี้ย คำ เดียวอะ เขาก็ เขาก็ถามว่าแบบ "เป็นอะไรหรือเปล่า?" อะไรเงี้ย ซึ่งเราก็ "อืม" ไม่อยากให้เขากังวลน่ะค่ะ เราแค่ เราแค่ไม่มีอารมณ์คุยแค่นั้นเอง แต่ว่าเราไม่ได้โกรธเขาหรือเบื่อเขาเลย เราดีใจทุกครั้งที่เขาทักมา ไม่ว่าจะเป็นคนนี้หรือว่าคนไหนอะ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคิดถึงเราอะ เราก็ดีใจทุกคนเลยอะค่ะ
ถ้าอย่างงะ ขา อือฮึ อ๋อ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ถ้าอย่างงั้นขออนุญาตแนะนำเบื้องต้นแบบนี้นะคะ ให้ลองไปอ่านหนังสือนะคะ เรื่องของการบริหารอารมณ์ค่ะ มันจะ มีหนังสืออันหนึ่งนะคะ คือทำไมถึงไปอ่านหนังสือเรื่องของการบริหารอารมณ์ เขาจะบอกวิธีของการโบริหาร บริหารอารมณ์ เพราะว่าเราอะยังอยู่กับครอบครัว เรายังมีสังคม เรายังมีเพื่อน ซึ่งทุกคนน่ะเขาก็ต้องการให้เรามาเอนจอยกับเรา อย่างเงี้ยค่ะ แล้วถ้า เอ่อ หนังสือเล่มนี้มันจะบอกวิธีการ กระบวนการแนวการปรับความคิดของเราเองอะค่ะ ว่าเราอะควรจะต้องเริ่มต้นจาก อ ตรงไหน ให้เรารู้สึกเอนจอยกับสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ของตัวเรานะคะ เราก็ เริ่มจากก้าวเล็ก ๆ เขาจะแนะนำเลยว่า อันดับแรกเราก็คือ หัวเราะเยอะ ๆ ก่อน เห็นอะไรมาเนี่ย บิลด์ อารมณ์ตัวเองให้หัวเราะ แล้วทำบ่อย ๆ แล้วมันจะเกิดเป็นนิสัย แล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบหัวเราะเก่งไปโดยอัตโนมัติอะค่ะ
อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อืม กอม เหรอคะ? อืม อืม โอเคเลยค่ะ
อืม เขาเรียกว่า ปรับ เอ่อ ปรับพฤติกรรมต้องใช้แบบเนี้ยอะค่ะ ปรับพฤติ กรรมจินตนาการ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือ อันนี้คือจุดเริ่มต้นง่าย ๆ ที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเองอะค่ะ อันนี้อันที่ 1 พอจะเป็นไปได้ไหมอะคะ? ถ้าเราจะต้องมาลองปรับตัวเอง ดูอะค่ะ
อืม ค่ะ ก็ คิดว่า ยังไม่แน่ใจว่า จะทำได้ไหมอะนะคะ แต่ว่าคิดว่า ก็ควรจะต้องลองทำดูค่ะ เพราะว่าเราก็อยากจะรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนาะ ไม่อยากให้เขามาคิดมากว่า เออ เราเป็นอะไรไปหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะพยายามฝึกการปรับอารมณ์ตัวเอง แล้วก็อาจจะ อืม อาจจะต้องลอง บิลด์ ตัวเองเนาะ บางเรื่องอาจจะยังไม่ ได้ขำหรอก แต่ก็ขำนำไปก่อนอย่างเงี้ย มันจะได้ทำให้ร่างกายมันชินกับการหัวเราะ ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะ แล้วก็จะพยายามทำค่ะ
อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ใช่ค่ะ เพาะ เพราะว่าเขาบอกว่า การที่เราอะยิ้ม หรือหัวเราะอะค่ะ ร่างกายจะหลั่งสาร Endorphin ออกมา คือสารแห่งความสุข แล้วมันก็จะออกมาทางใบหน้า ทางอารมณ์ แล้วทางน้ำเสียง เพื่อนหรือ ครอบครัวของเราได้ยิน เขาก็จะรู้สึกมีความสุขกับการที่คนที่เขารักมีความสุขอะค่ะ
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ
ตุง มันก็สามารถทำให้สิ่งรอบข้าง หรือคนรอบข้างของเราอะ ก็มีความสุขจากการที่เราอะหัวเราะ เพราะเราเป็นบุคคลสำคัญใน ในครอบครัวไงคะ เราอะเป็นที่รักของเขา เราเป็นจุด เขาเรียกว่า จุดศูนย์ ศูนย์รวมความสุขของคุณสามี ของคุณลูก หรือของเพื่อน ๆ แบบเนี้ยอะค่ะ แต่ เพียงแต่ ว่า ตอนเนี้ยเราค่อยเริ่มจากก้าวเล็ก ๆ ก่อนน่ะค่ะ ค่อย ๆ เริ่มต้น ทำวันละนิดเปลี่ยนวันละหน่อย เดี๋ยวมันจะค่อย ๆ ดีขึ้นน่ะค่ะ
ค่ะ อืม อือฮือ ค่ะ โอเคค่ะ ถ้างั้นก็อาจจะเริ่มจากการเลิกทำหน้าตึงก่อน เพราะว่าปกติเนี่ยหน้า จะตึงไร้อารมณ์อยู่ตลอดเวลา ก็ ก็แรก ๆ มันคงจะฝืนนิดหนึ่งอะนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่า มันทำแล้วดันทำให้ตัวเองดีขึ้น แล้วก็ทำให้ความรู้สึกของคนรอบข้างดีขึ้นเนี่ย ก็จะพยายามทำ แล้วก็พยายามยิ้มให้มันง่าย ๆ หน่อย ไม่ ม ม เพราะไม่งั้นน่ะพอหน้าเฉยเนี่ยมันจะเหมือนหน้าโกรธเลยนะคะ ทั้ง ๆ ที่ก็ไม่ได้โกรธใครอะนะ มันแค่ ฝืนให้เป็นหน้าเป็นเฉยอะค่ะ ก็เดี๋ยวจะลองพยายามทำดูค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาแนะนำ แล้วก็มี แนะนำหนังสือด้วยเดี๋ยวจะไปหามาอ่านดู เพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดที่จะเปิดโลกอะไรอย่างงี้ ด้วยการอ่านหนังสืออะค่ะ ที่ผ่านมาก็มัวแต่วุ่นวายอยู่กับ กับตัวเองอย่างเดียวอะค่ะ แล้วก็วันนี้ก็ได้รับคำแนะนำที่ดี ๆ ไปเนี่ยเยอะมาก ๆ เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
<chuckles> อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ เออ ๆ ค่ะ ค่ะ อือฮึ อือ ค่ะ ค่ะ เราเองก็เป็นกำลังใจนะคะ แล้วก็เชื่อว่าคุณน่ะค่ะ สามารถทำได้อยู่แล้วนะคะ ยังไงเราก็อวยพรให้มีความสุขนะคะ ยังไงเราก็ขอบคุณเช่นกันนะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ